Ouais, genre, c Alien quoi? <laughs>
Mmh, ouais. Ouais, c'est ça et puis, heu, bah en fait, j'ai fait pareil et ça marche. Je l'ai jamais essayé pendant une sieste entre 12:00 et 2 au boulot, mais je vais peut-être m'y mettre, parce que ça peut être intéressant, hein, quand même et heu, non ouais, ouais. C'est pour ça, heu bah, après le soir pour se coucher, j'ai moins de mal, donc, c'est pour ça que je la pratique moins sa méthode, parce que
OK. C'est clair. Mmh mh. Oui, tu as pas de de galère à t'endormir, donc tu ressens pas le besoin de l'utiliser, ouais? Mmh.
Voilà, parce qu'elle elle a un métier à stress ajouté, hein, quand même, elle est dentiste, donc bon, il faut qu'elle fasse attention. Faut elle peut pas se permettre d'être fatiguée en fait, hein
Ah mince. C'est sûr. Ah oui, bah, c'est sûr. Là, heu, quand tu joues avec le sourire des gens, heu, on va dire que tu tu peux pas le louper. <chuckles>
tout simplement, hein. Ah, bah, non. Non, non, parce que tu loupes, heu bon d'une part c'est ta réputation, puis c'est ton porte-monnaie, donc c'est autre chose, mais il faut prendre l'habitude, heu, de de s'endormir, heu, facilement avec sa méthode, ça marche bien. Mais surtout, il y a un quelque chose que j'avais remarqué quand je faisais mes siestes, en fait. C'est que tu prends l'habitude et tu t'endors vraiment plus facilement, hein. Moi, je prenais l'habitude de m'endormir, heu, c'est c'était fou, hein, heu les collègues, ils me regardaient, ils étaient pantois, hein. Ils me disaient, heu ah c'est ça, hein!
Oui, en plus. OK. Ouais, endormissement express quoi. Ton cerveau, il était formaté, heu, pour qu'en 5 minutes, hop p rideau quoi.
Ah c'est ça. Mmh. Au début, c'était un peu long, je je le concède, hein. Mais après, j'ai pris l'habitude, bah, avec le fait, comme je te disais, de manger pile, ce qu'il fallait pour être fatigué. Hop, tu t'allonges, tu t'endors et les collègues, moi, ils étaient c'est ça, ils me regardaient tous, admiratifs «Comment fait-il?» Et j'allais à mon poste et j'étais efficace.
Mmh. Oui. Tu as trouvé le bon équilibre. Mmh. Et que tu as réussi à, partager ton ton savoir sur ça avec tes autres collègues ou pas du tout?
Ah, moi, je les encourageais justement, heu, à faire ça, parce que, hem, le truc, c'est qu'après, on devient tous efficaces et tu es de meilleure humeur, parce que tu es pas fatigué. La fatigue, c'est, heu, d'une importance cruciale, parce que psychologiquement, ça va tu vas, ren même si c'est pas longtemps, tu ranges tes idées en fait, ça te remet tout en place. C'est pour ça qu'on te dit: «La nuit porte conseil».
Mmh. C'est vrai. Mmh mh.